โอเค สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ บรรยากาศทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะ? วันนี้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
อ้อ ค่ะ <laughs> โอเค ทางนี้เหรอคะ ทางนี้อากาศดีเลยค่ะ ตอนนี้นี้เย็น เย็นสบายทีเดียว 25 องศา ฝนเพิ่งหยุดตกไปอะค่ะ
อืม อ๋อ พอ อา ว่าแล้ว ถ้าเย็นแบบนี้ ก็คือแบบต้องฝน ตกแน่เลย มันถึงจะอากาศเย็น
ใช่ ใช่ ๆ ๆ วันนี้นอนหลับสบายแน่ ๆ เลยค่ะ
อืม อ๋อ อุ๊ย อิจฉาจังเลยอะ เพราะรู้สึกว่า ว แบบ อืม เป็นคนชอบนอนหลับพร้อมกับฝนตกเหมือนกันนะ
<chuckles> อือฮึ นอน เหมือนถึง หมายถึงนอนฟังเสียงฝน อย่างงี้ใช่ไหม เออ มันกล่อมเราได้ด้วย อืม ๆ ใช่ ๆ มันกล่อมเราได้
ใช่ค่ะ ใช่เลย ใช่ ใช่ มันเป็นเสี่ยงที่ทำให้เรารู้สึกว่ามัน มันสบายใจ แล้วก็เหมือนหลับฝันดีอะค่ะ อืม โอเค ค่ะ พูดถึงความฝันเนาะ ก็เลยแบบว่า เออ มีหัวข้อที่น่าสนใจ มาพูดคุยกันค่ะวันนี้ ก็คืออยากจะถามฝั่งนั้นน่ะค่ะ ว่าอะไรเป็นแรงบันดาล เอ่อ อะไรเป็นแรงผลักดันให้คุณไม่ยอมแพ้กับความฝันบ้างคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ่า สิ่งที่ แรงผลักดันจริง ๆ เลยคือครอบครัวค่ะ

อือฮึ อืม
ใช่ แล้วทางโหมด เดี๋ยว ทางนั้นคิดถูกมากเลยนะคะที่ ที่หาบ้านหลังเล็ก เพราะว่า ใช่ มันดูแลยากจริง ๆ ค่ะ ตอนนี้เหลือกัน เหลือแค่เรากับคุณสามี เพราะว่าพี่ ๆ เราก็ เขาก็ไปอยู่ที่อื่นกันหมด น้องสาวเรา เขาก็ไป ไปทำงานที่อื่นกันหมด ใช่ เนี่ยแหละ เออ บางห้อง เสาะ 2-3 ห้องยังปิดไว้ แบบ โอ้โฮ นาน ๆ เข้าไป ได้ทำ ดูดฝุ่นสักครั้งอะ ฝุ่นเขรอะมาก ไม่ ดูแลไม่ทันจริง ๆ ค่ะ ใช่ เรา จะเคยย้อนกลับไปด้วยคำที่คุณพ่อเคยพูดครั้งหนึ่งว่า เอ่อ "ตอน ตอนที่บ้านหลังเล็ก ๆ ห้องเล็ก ๆ เราอยู่กันเต็ม คนเต็มบ้านเลย เยอะไปหมด แต่พอเราได้มีบ้านหลังใหญ่กลับกลาย ไม่มีใครอะ"
อะฮะ อา อือฮึ ๆ <sniffs> อือ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม โอ้ ฟังดูง่ะ นิดหน่อยเนาะ
อืม คือมันสะท้อนกลับมาตอนนี้เลย เออ นั่นแหละ <chuckles> แต่บอกว่า ทางนั้นคิดถูกค่ะ หรู่ ถ้าเกิดว่า ไม่คิดว่าเธอแต่งงานแล้ว แล้วไม่คิดว่าจะมีลูกอะเนาะคะ ก็ เออ ไม่ต้องหลังใหญ่มากหรอก อืม
อะฮะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม แล้ว แล้วทางนั้นเคยคิดที่จะ เอ่อ อยากเลี้ยงสัตว์ อะไรแบบนี้ไหมคะ?
มีค่ะ เรามี มีน้องหมา 2 ตัวค่ะ
อ๋อ อั๊น งั้นน่าจะไม่เหงาแล้วแหละ <chuckles>
อา อื้อฮือ ไม่เหงาหรอก ทางเนี้ยทำรกได้ทุกวันเลย <chuckles>
เออ ใช่ น้องหมานี่คือแบบเรารู้สึกว่า น้องเป็นสัตว์ที่แบบเขาต้องการความสนใจจากมนุษย์ตลอดเวลาอะ ขอ ขอพูดว่า ตลอดเวลา แล้วแบบว่าเขาจะเอเนอร์จีเยอะมากเลยอะ เราต้องเล่นกับเขา มี มีเวลาที่ ย จะอยู่กับเขา พาเขาไปวิ่งหรือออกไปข้างนอก อะไรแบบเนี้ย
ค่ะ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ๆ แต่เขา ข เขาก็อยู่ฉะ เฉพาะบริเวณที่ ที่เราอยู่นะ คือเราอยู่ตรงไหน เขาจะอยู่ตรงนั้นน่ะ
อืม อือ ๆ อือฮึ โอ้ ค่ะ
นะคะ คือตอนเนี้ยเขา เขา เขาไม่ใช่หมาเด็กแล้วไง เขา 14 ขวบ 12 ขวบ แล้วอะค่ะ เขาเป็นหมาโตแล้วอะเนาะ เขาจะไม่ค่อยเล่นซนแล้ว อืม แล้วก็จะอยู่ใกล้เราตลอด ใช่ จ้ะ จ้ะ
อ อือฮึ ติดคน อือฮึ ถ้าสมมุติว่า เออ ติดคน หมานี่จะเป็นสัตว์ที่ติดคนมาก ๆ เลยค่ะ เคย เคยเลี้ยงหมาเหมือนกัน <chuckles>
ค่ะ ใช่ ๆ เออ ๆ ๆ เขาจะอยู่ใกล้เราเนาะ ทุกวัน
ใช่ ๆ แล้วเป็นสัตว์ที่แบบควบคุมได้ด้วย ถ้าสมมุติว่า เอ่อ แต่จริง ๆ แล้วเราก็รู้สึกว่า เราชอบน้องหมานะคะ แต่ว่าเราเป็นแบบว่า cat person มากกว่า จะชอบแมว เพราะว่าแบบชอบจริตของมันน่ะค่ะ มันอาจจะควบคุมยากแหละ แต่ด้วยความที่แบบ เหมือนมันจริตตรงเราที่ว่า แบบ เออ เราอยากมีเวลาส่วนตัว มันก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้าง อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม ค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ จ้ะ <chuckles> เออ ๆ ๆ อือ ๆ อา ใช่ ใช่ค่ะ ๆ เขาจะ independent หน่อย ถ้าเลี้ยงแมวเขาจะอิสระ ฉันรักอิสระนะ อืม
ใช่ ใช่ ถูกต้องค่ะ เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะถามฝั่งนั้นค่ะว่า แบบเคยมีช่วงเวลาที่อยากพัก หรือว่าเลิกตามความฝันบ้างไหมคะ? แล้วแบบ เอ่อ ทำยังไงถึงกลับมาสู้ใหม่ได้?
จ้ะ ๆ